بُصّي أنتِ كلامِك بجد يعني معاكِ حق فيه طبعًا، أنا ما فكّرتش بالشكل ده خالص، كلامِك ممكن يكون ادّاني دَفعة كده إن أنا ممكن أدوّر، و وأشيل من دماغي الإحباط وإن عادي ممكن يبقى في فرصة و2 و3 وإنه طبيعي لو ربنا كاتب لِك حاجة هتكون. بُصّي، أنا ممكن أكون بافكّر بالشكل اللي أنتِ بتقولي عليه عمومًا في الأيام العادية إنّما وقت الأزمة أنا ما بابقاش قادرة أفكّر بالشكل ده، يمكن أنتِ خلّيتيني أحُط إيدي على ال على الكلام اللي أنا ممكن أكون عارفاه ومش عارفة ألمسه لنَفْسي في الوقت ال أو الأزمة المعيّنة دي، فأنتِ خلّيتيني يعني آخُد بالي م من حاجة زي كده وأنتِ معاكِ حق فعلًا ممكن أغيّر تفكيري وأغيّر طريقة تفكيري فأكون أحسن، معاكِ حق.
آآ، أنا مش عايزاكِ تغيّري طريقة تفكيرِك على فكرة، أنتِ طريقة تفكيرِك صح جدًا، كون إن أنتِ تفكّري في حتة إنّي أنا تعبتِ وأنا أحبطت وأنا ده حقِّك على فكرة، لإن أنتِ فعلًا عملتِ مجهود واتضغطتِ جامد، بس أنا عايزاكِ تغيّري فكرة النتيجة بعد كده، مش تفكيرِك إن أنتِ مثلًا خلاص مش هاقدّم في حاجة تانية، لأ، خلّي دي بقى نتيجة ليكِ إن أنتِ لمّا تقدّمي في حاجة تانية تقدّمي بشكل أقوى كإنِّك بشخصية مختلفة، كإنِّك بحد جديد، بحد أقوى، بحد عنده خبرة ف في ال ف ف مش عايزة أقول خبرة في الفشل يعني، خبرة في الحاجات اللي هي نجّحتِك أكتر وقوتِك أكتر، لو عملتِ الإمتحان ده تاني مش حاسّة إنِّك هتبقى أحسن؟
إمم. تمام. إمم، فاهماكِ. ممكن فعلًا على الأقل أكون ح أنا حاسّة إن أنا لو دخلت امتحان بنَفْس الطريقة تاني أخدت عنّه خبرة أو فكرة هاقدر إن أنا مثلًا لمّا آجي أذاكر، أذاكر بنَفْس المستوى، فاقدر لمّا أدخُل أكون متوقعة، على الأقل أنا ما كنتش متوقّعة قلّة التوقّع خلّتني مصدومة، غير فكرة الصعوبة اللي قدّامي مع وقت قليل مع الصداع وقلة النوم كل حاجة كانت م مُتراكمة عليّا في الوقت ده يعني.
طيب، حلو أوي، يبقى دي حاجة إحنا نتعلّمها بقى يبقى إحنا نتعلّم فكرة إن أنا أكون جاهزة للامتحان، مثلًا أدخُل أبحث الشركة دي امتحاناتها عاملة إزاي أشوف آراء الناس والموظفين اللي اشتغلوا فيها، أشوف امتحانات ممكن تكون موجودة نُسخ منها موجودة على اليوتيوب مثلًا أسمعها وأشوفها وأعمل لها مُمارسة. يعني أنتِ أتعلمتِ مثلًا إنه أجهّز نَفْسي أكتر للإمتحان ما أدخُلش مثلًا أتصدم، جايز فعلًا الوقت كان بالنسبة لِك قليل كان آخِر يوم للتقديم وما لحقتيش، وكمان بتقولي أهو كمان ما كنتش نايمة كويس، في عوامل كتير مقصّرة عليكِ خلّي بالِك بس أنتِ ظالمة نَفْسك يعني، يعني الحاجات دي كلّها ممكن تكون أثّرت في إيه، في النتيجة بس في نَفْس الوقت برضه قولي لعلّه خير، لعلّه خير إن أنتِ مثلًا تدخُلي في مكان أحسن آآ، ت تمتحني امتحان تاني ويبقى دَوّا كان بالنسبة لِك يعني زي ما تقولي كده تمهيدي، علشان خاطر تعرفي تعملي الامتحان ال الأهَم، اللي هيدخّلِك في مستقبل أحسن. دايمًا حمّسي نَفْسك يعني علشان خاطر ما تحبطش كده بالشكل ده.
لعلّه خير فعلًا.